آه لا دي هي أغنية بصراحة يعني جميلة جدًا، جدًا، جدًا، ولأ أغنية قوية، قوية أوي.
إمم طب مثلًا فكرت تحضر له حفلة قبل كده أو أنت حضرت بالفعل؟
آآ حضرت له حفلة حضرت له حفلة، حتى آه، آه حضرت ل ما هو أنا في حفلة مثلًا في في مصر هنا هتبقى لتامر عاشور ومش هاحضرها؟ أكيد، أكيد لازم هتلاقيني موجود يعني.
والله؟ إيه ده أنت حضرت له أكتر من واحدة؟
آآ لأ أنا 2 حضرت له حفل
آه، كانوا فين بقى؟
آآ كانوا في مصر هنا في حفلة كانت في في الجامعة عندنا بالصدفة البحتة، وفي واحدة تاني كنت في آه، آه ما مش هافوِّت طبعًا، رُحت الحفلة أكيد، و كان في واحدة تانية في في فين، في في الساحل. رُحنا الساحل في حفلة برضه لتامر عاشور، طبعًا أنت الساحل رايح تنبسط بقى وكده د بس طبعًا تامر عاشور لازم ي برضه يفوقك يف يفوقك شوية
آه. آه دي فرصة <chuckles> آه أكيد. إمم. <chuckles> ينكد عليك هناك.
إيه؟ آه.
وهو اللي ينكد عليك هناك يعني في الساحل، طب أنت كنت رايح مخصوص؟ كنت رايح مخصوص والّا كنت رايح الساحل وعامل حسابك إن تامر عاشور رايح؟
آه ينكد عليك شوية عشان